これちょっと、あの、仕事の、あの、話になるんですけど、ちょ、お話聞いていただいていいですか？
はい。 もちろんです。
あ、ありがとうございます。ちょっとあれですね、ま、僕、今の会社、大体3年ぐらい勤めてるんですけど
はい。
ま、2年目の時にですね、ま、結構、あの、難易度が高い案件、あの、プロジェクトに担当することになって、ま、結論、あの、失敗してしまったんですね。
ええ。 はい。 うん。 あ、なるほど。はい。
はい。ま、初めてだったってこともあるんですけど、ま、とはいえ、何て言うんですかね、その、ある程度その領域を経験してる、あの、先輩社員がいた中で失敗してしまったんで、なんか、結局その先輩に、その、巻き取ってもらうことになったんですよ。
はい。 うん。 ええ。 ああ、なるほど。そうなんですね。うん。
です。ですです。ま、なんかその先輩というか、先輩とその上司からすると、ま、結構、あの、僕単体でというか、ま、その先輩をうまく使いながら、あの、ま、プロジェクトを、その、完成させることが目標だったんですけど。
ええ。 はい。 ええ。
ま、とはいえ、何て言うんですかね、その、ちょっと僕が、あの、スケジュール管理であったりとか、ま、あとなんかその、あの、解釈にどうしても時間かかってしまったりだとかで、ま、自分の力では全く、その、出来なかったっていうことがあったんですね。
はい。 ええ。 ええ。 あ、なるほど。その時先輩であったりとか、あ、まあ、同僚の方とか、ま、上司の方に相談すできる環境はあったんでしょうか？
はい。 あ、はい。あの、環境的にはあったんですけど、あの、これ僕、これは完全僕のせいではありつつ、あの、他の案件も並行してやってて、その、全くその、余裕がなかったんですね。
ええ。 ええ。 うーん、そうなんですね。
いや、余裕を持つこともて持てなかったというところで。
なるほど。
結構こう、本来、ここで相談しときゃよかったなっていうところで、できてできてできてなかったりとか。
ええええ。
その、ほんとは理解度が浅いのに理解したつもりになって進めていたとか。
あ、なるほど。まあうんうん。
ていう形で、もう、どはい。 で、結構その
それはうん。あ、ごめんなさい。うん。
あ、いえいえ。すません。ま、結構、あの、ドドミノ倒しみたいな感じで
ええええ。
あの、失敗することになっちゃったっていうハプニングありまして。
あ、そうなんですね。その時は、なうん、なんか、ま、あの、ま、サインは出てたと思いますか？自分の。雰囲気は。
あ、なるほどな。 あ、だから、あれですよね。ま、自分が、ま、周りに対しての、ま、あの、た助けてほしい的なアラートのことですかね。
いうん。 そうそうですねそうですね。なんかそういった空気が出てるんであれば、それは察知してくれる、ま、先輩であったりとか、ま、上長の方、ま、そこら辺を汲み取って、ええ、もらえるんじゃないかな。ましてや1年目ですもんね。
あ、ですね。ま、とはいえ、あの、中途入社なんで、割とその、ま、み完全未経験ではないんかったりするんですよ。
うーん。 ええ。 ああ、なるほど。そうなんですね。うん。
っていうのもあってですね、ま、割とその、ま、中途だし、ま、やったことないとはいえ、割と、あの、ベースの知識は使える案件だからっていう感じだったんで、ま、結構、あの、放置気味
ええ。 ああ、なるほど。 ああ、そうなんですね。
ではありましたね。ですね。
この、放置気味な仕事の仕方は、あの、やりやすかったですか？
いや、ま、とはいえ、結構、構造的に仕方なくてですね。その、上司もその領域について全く経験が無いので、相談出来なくてですね。
ええ。 ああ、なるほど。ええ。
で、先輩は、なんなら別部署の方の方なんで、普段仕事してない方なんですよ。
ううん。 そうなんですね。じゃあ、相談しにくい感じなんですね。
あ、ですです。 ああ、それですそれです。ま、とはいえ、ま、もうちょっと、この、忙しさを言い訳に、あの、なんだろうな、あの、相談する機会を持てていれば、ま、全然力借りながらやり切れて、評価も良かったのにって感じで。だから、そこからですね。
ええ。 ええ。 うん。 なる ええ。
あの、まあ、結構その、ふ先輩、別部署の先輩から、まあ、あの、呆れられてしまいまして。
はあ。そうなんですね。それはどういった部分で。
あ、はい。あの、結構こう まあ、その、もともと僕のことを知っていて、すごく期待されてたんですよ。僕のことを。ただ、結構まあ、割と初歩的なミスというか。いや、こんな仕事の進め方だとダメに決まってるでしょ、みたいな感じで、あの、呆れられてしまいまして。
ええ。 ええ、はい。 うん。 あ、なるほど。 ええ。
で、あの、ちょっとそこから若干僕も、まあ、挫折というか、あ、こんな人に、あの、なんだろうな。あきれられたというか、あの、期待外れみたいな反応されたの初めてだったんで。
ええ。 うんうん。 なるほど。そうだったんですね。
ちょっとなんか、割とチャレンジチャレンジ気味な性格だったんですけど。いや、自信が持てなくなってしまったんですね。
ええ。 あ、そうなんですね。うん。で、その後ですね。あの、フォローをいただいて、その案件は無事、ええ、終わったんでしょうか？あの問題なく。
あ、ですです。 はい。 あ、そうですね。終わりまして。で、あ、ですです。で
ええ、問題なく。 あ、そうなんだったんですね。良かったですね。
それはあの、初年度の経験だったんで、なんか、ま、来年度も、ま、同じような施策というか、あの、プロジェクトがあったんで、その時は、まあ、ま、同じことを僕がやってるので、もう1回僕がやったんですね。
ええ。 うん。 ええ。 ええ。
でも、ある程度、まあ、その先輩の力を、まあ、ほほどほどに借りて。
ええ。
あの、割とまあ、完遂は出来たんですよ。
あ、なるほど。まあ、でも、その失敗があったから、にかいめは、うん、うまく
ですね。 はい。
出来たんですね。
あ、そうですそうですそうです。
うん、なるほど。それは結果的には、良かったんでしょうかね。
ま、とはいえそうですね。まあ、結果的には、まあ、わ克服することにはなりつつ、結構なんか、その、呆れられた一件から、なんか、自分がなんか強みだと思ってた、そのチャレンジングなところとか、なんか、まあ、おまあ、いい意味で恐れ知らずのところ
ええ。 ええ。 ああ、なるほど。 うんうん。
っていうのがなんか、すごいなんか削がれたというか、一貫性なくなってしまった気がしてまして。
ああ。 それはもったいないですね。
これいや、そうですね。これどうやったら、このなか、マインドが戻るのかなとか。
ええ。 ええ。
未だに答えが出てないんですよね。
あ、そうなんですね。では、そのお話をですね。あの、尊敬できる、まあ、その上司の方とか先輩とか同僚の方にされた時あります？「こんな経験でね」って。その時どういったアドバイスいただきましたでしょう？
はい。 はい。 あ、ありますあります。 うん、まあ、そうです。ま、結構、うーん、共感、ま、その上司、当時の上司は共感してくれたというか、まあ、あの、正直、いや、やの、ほか逆に他に誰もできる人がいなかったし、当時。あの、正直、難易度的にも難しいから、しゃしゃあないと。
ええ。 うーん。 ええ。なるほど。 うーん、なる
で、ま、呆れられたっていうのもですね、ま、その方がかなり厳しい方なんで。
ええ。
え、且つあの、もう、とてつもなく優秀なんですね。
うーん、ふーん、なるほど。
だか、基準値が高すぎるから、ま、しょうがないというのと
あ、うん。 うーん。うーん。
あと、逆にその先輩と関わってきた、ま、同じ部署のメンバーとかもいるんですけど。
はい。
ま、そのメンバーも結構優秀ま、僕から見ても、僕より優秀かなと思うんですけど、そのメンバーですら、ま、ちょっと、まあ、いややられちゃってるというか、この、結構、くくら食らった経験があるっていうのを聞いて
ええ。 うーん。なるほど。 ええ。
まあ、あ、なんか、僕だけじゃなかったんだみたいな。
うんうんうん。そうなんね。
っていうなんか、あ安心感はありましたね。
ああ、なるほど。そうなんですね。ま、でも、実際その経験があったから、2回目はまあ、そつなくこなせているっていうこともあったので。まあ、その方はそういう方なんだなっていう風に、ま、切り離して、あの、その方はそういう風に思うっていうのを、こちらでコントロールすることはできないので。その方がうん、その方はそういう方なんだなっていう風に、ええ、まあ、切り分けると言いますか、うん、考えられた方が、ま、その人の評価を上げるために仕事するっていうのはやっぱり間違ってると思うでうん。で、その人がまあ、どれだけ頑張っても、その人は、評価するタイプの方じゃないかもししれませんし、そこら辺は、自分の感情とは切り離してですね、その人のどう判断するかは、こちらで操作できないので、自分はええ、なので、あの、うん、逆にその方が、こう思うだろうと思った通りに言わなかったりしたとして、そしたら、それはそれでがんがっかりしちゃうじゃないですか？うん。でも、その人の考えを変えることなんて、まあ、変な話できるわけないって思えば「や、それはしょうがないよね、うん、次だ」っていう風に、切り離して、あ、考えて前に進んでいった方が、あ、いい経験できたな、というような、うん、ワンステップというような風に捉えられて、うん。まあ、愚直にあの、やることをきっちりやってたら、結果は出るからっていう、そっちの方が、なんでしょう、あの、自信、それの積み重ねの方が自信となって、繋がっていくんではないかな？というイメージができるんですけれども。
うーん。 はいはいはい。 うんうん、ふん、うん。 ああ、なるほどな。 うん、ふんふん。 うんうんうんうん。 はいはいはいはい。 うーん。 ああ、なるほどな。 うん、ふんふん。 はいはいはいはい。 うん、ふんふん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。結構それでいうと、割とその、憧れてた先輩だったんで、なんかその先輩に認められたいっていう気持ちが、結構強かったんですね。でも、一方で仰る通り、あの、ま、実際、ま、あの、水準が確かに僕が働いてた中でも、一番高いんじゃないかっていうぐらいの方で、あの、ほんと、え、すま、すごいとは思うんですけど、ま、とはいえ、その操作できないし
ええ。 うん。 なるほど。うん。 ええ。はい。 ええ。 うん。
なんだろうな。まあ、あの、むしろあれですね、あの、むまだ自分はその現在地にいるから、まあ、こういうギャップがあるんだなっていう知れただ知れたこと
ええ。 ええ。 うん。そうですね。
で、実際その案件を回せたことっていうので「まあまあ、それは、あの、後で追いつけるやろう」っていう、なんか気持ちにはなりました。
ええ。 うん。 うん、なるほど。そうですね、そん時に学びましたし、さらに努力する仕方というか、方向性があっていうことで、ええ、ある意味、ま、プラスだったんではないかなと感じるんですけれども。ええ。なのでうん。
うんうんうん。 うん、ふん、うん。 はいはい。 確かにあれですね、なんかその、切り離すってことが全然できてなかったですね。その、その先輩の、あの、お思うところと、まあ、僕自身のアウトプットっていう、まあ、いが一見リンクしてるようで、結局なんかそれって、分からないというか、無理じゃないですか。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
そうですね。その人の感情を、うんうん、操るのはちょっと無理ですね。
うんうん。 確かに確かに。
ええ。うん。で、感情じゃない部分で評価するしてもらえるように、そちらの方に、まあ、その方はそういうものの言い方をする方なんでしょうね。おさうんうん。なんですけうん。
うん、ふんふん。 うん、ふんふんふんふん。 なんか あ、どうぞ。
あ、いえいえ、聞かせてくださ
かいます。まあ、そういう意味ではあれですかね、ま、もともとチャレンジングだった性格が、ま a、若干、その、そがれてしまったっていう状態だったんですけど。
ええええ。
なんかこう、なんて言うんですかね。さっき仰った様な、ま、その事実と、ま、自分がコントロール出来るところとそうじゃないところを切り離した上で、じゃあなんかその次はこういうチャレンジをしようとか、ま、これぐらいストレッチの目標を決めて、ややっていこうっていうこと自体は、え、なんこいなんかそういう風な切り分け方すると、ま、結構、まあ、前と同じ様な、あの、性格というか強み活かしたままやれるし、なんかより、なんか次回以降は、まあ、げん現実味あるって言ったらいいんですかね。なんか割とそのリスクとか考えた上で、あの、そうやって自分で動くことが出来る。
ええ。 うん。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 そうですね、現実味あるって そうですね。 そうですね。感情の部分を切り離して考えられた仕事はあ、仕事として感情的な部分と、それと切り離して、まあ、あの、何をしなければいけないかって実務の方にフォーカスされると、うん。割りに、あの、うん。自信もうそれを乗り越えてきたという自信は持ってらっしゃるので、もっと、もっと、あの挑戦出来るんじゃないかなって感じました。
うんうん。ふんふん。 うん、ふんふん。 はいはいはいはい。 はいはい。 あ、分かりました。え、でもなんかすごいあの前向きな気持ちになりました。ほんとにありがとうございます。
とんでもないです。これからも頑張ってください。応援しています。ありがとうございました。
あ、はい。頑張ります。